أنا طبعًا فشَلت في حاجات كتير و ده حاجة يعني
أ لأ لأ أنت هت هت هتقول لي حاجات كتيرة وتسيبنا، ادّينا حاجة واحدة كده على الأقل، خلّينا نتعلم ف <chuckles>
لأ، لأ، لأ هي حاجة <laughs> كوّنت برضه شخصيتي، يعني أنا ب باحكي لك إزاي تكوّنت شخصيتي آآ مثلًا حاجة أنا كنت عايز أعمل business بقى لنَفْسي بعد أما اتخرّجت، ولقيت إن أنا مش نافع جدًا في الشغل ال الأكاديمي، والروتيني وكُلّ الكلام ده. ف عايز بقى أفتَح business لنَفْسي، طيب أنا هافتَح business لنَفْسي، الbusiness ده عشان تفتحه محتاج دراسة، ومحتاج راس مال، ومحتاج ناس تشتغل، ومحتاج وقت قد كده، ومحتاج مجهود قد كده <tsk> كُلّ ده أنا ما كنتش حاطه في حُسباني يعني أنا أنا كُلّ اللي أنا عايزه إن أنا عايز أستقلّ ماديًا مثلًا، فأنا عايز أعمل business لنَفْسي، وأبقى أنا مدير نَفْسي، وأنا اللي باشغّل نَفْسي، وباشتغل في الوقت اللي أنا حابه، وفي المجال اللي أنا حابه وكُلّ الكلام ده ما كنتش بقى شايف كُلّ الحاجات التانية دي، فدخَلت دُست في الموضوع، قُلت أنا خلاص هاعمل business لنَفْسي، وفعلًا نزِلت اشتريت حبّة حاجات كده علشان أبيعها، و لمّا اشتريتها آآ حاولت شوية إن أنا أبيعها وأسوّق لها، بعد كده لقيت إن الموضوع متعب جدًا، ومُهلك جدًا، ومحتاج إن أنت يكُون عندك خبرة كبيرة جدًا بالسوق وبالمجال اللي أنت داخله، وكُلّ الأشياء دي. <tsk> فساعتها بقى صِبرت كده شوية يعني ما مش عايز أقول إن أنا فشَلت يعني بس آآ التجربة استفدت منها قُلت لأ، أنا لازم بقى أتعلّم الحاجة دي الأول، وأدرسِها كويس، وبعدين أبقى أدخُل فيها، ما أدخُلش كده وأشوف بقى على الله حكايتي يعني.
إمم. آه. آه. آه. اهم. اهم. إمم. إمم إمم. أيوه أيوه. إمم. إمم. اهم فاهم. آه. إمم. جميل. آه <giggles> على الله حكايتك، طيب أنت دلوقتي يعني هاسألك بقى سؤال أخير بقى، يعني أنت ال ال آآ ش شايف الفشل ده هل ت الفشل دَوَّة فَادك والّا والّا والّا خَد منك، والّا والّا إيه؟ يعني احكِ لنا تجربتك مع الفشل ده حصَل يعني اتعاملت معاه إزاي؟
إمم. أي لأ هو فادني جدًا جدًا جدًا أكتر خَد مني طبعًا كتير، خَد منّي وقت ومجهود، و أ تفكير كبير جدًا، وإرهاق ذهني وكُلّ الكلام السلبي ده يعني في وقتها، وطبعًا بعد أمّا فشَلت يعني كنت في
إمم إمم. إمم. آه. إمم. بس عايز تقول لي إن هو خلّاك اتعلّم ي خلّاك اتعلمت يعني منه يعني؟ أيوه، أيوه، أيوه.
آه، آه. أ أ بعد أمّا فشَلت حتى كنت في في في حالة وحشة جدًا، ولكن بعد كده لمّا بابص بقى من بعيد كده، إن الموضوع ده فَادك إزاي، لأ هو فَادك كتير أوي، وفتّح مُخك إن أنت المفروض يكُون عندك خطة واضحة، وخطة مدروسة، والمفروض يكُون عندك عِلم ع بالشيء اللي أنت بتعمله ده، ما تعملوش وخلاص يعني، فهو فادني
طبيعي. اهم. إمم. آه ما ت ما ت ما تخشش كده يعني يعني هلهلي كده يعني لازم تكُون دارس، وشايف آه، وتشوف تجارب وتسمَع آه عندك حق فعلًأ أنت أنت كلامك صح. إمم.
بالضبط. آه، آه. آه، آه فهو المحصّلة إن هو فَادني أكتر ما ضرني بكتير يعني.
إمم. طيب أنا بُص عايز أقول لك أنا استفدت منك جدًا، والحوار كان معاك شيق أوي و ونتمنى نتقابل تاني. شكرًا ليك.
إمم.